Ouais. Donc, heu, bah, du coup, heu, j'ai, heu je vais te parler d'un d'un truc que, heu, j'ai, hem, don que je pense à chaque fois avoir, heu, f réglé en quelque sorte et face face auquel je me retrouve, heu, si heu, finalement, heu, à nouveau confronté régulièrement. C'est le fait de d'avoir, hem, des des soirées, des des diverses événements finalement, heu, où, hem, j'ai prévu un budget, maximum. Et finalement, il y a le double, le triple qui part, pour offrir le un verre à quel à à un ami, heu, heu, ou, heu, payer une activité, heu. Et et finalement, bah, à la fin du mois, c'est c'est ce qui manque <chuckles> sur le compte. Et et ça, c'est un problème que que j'ai rencontré, heu, peut-être, heu, je dirais dès le début, finalement. Heu, dès que je suis parti de chez mes parents, les 1res soirées et cetera. C'est un problème que j'avais déjà et que j'ai toujours finalement.
Mmh mh. D'accord. Ouais, je comprends. Mmh mh. Mmh.
Hem, je peux pas résister à l'envie ou alors finalement le le l'ami qui va on va on est censé se manger quelque chose. Il va proposer un resto, je vois que ça dépasse, mais je vais rien dire. Je vais me joindre à lui. Et, bah, c'était pas prévu. Hem, et c'est plein de moments comme ça et je sais pas, heu, mettre les limites, en fait, clairement, là-dessus. Et et je me dis: «Bah, oh, bah j'y penserai plus tard», heu, parce que s sur le moment, en fait, heu, je passe un bon moment, c'est surtout ça.
Mmh, je vois. Mmh. Bien sûr, bah, c'est vrai que ça doit être difficile justement de, bah, de d'être un peu tiraillé entre, bah, ce budget et en même temps le fait que, heu, bah, même des restos improvisés où tu vas un peu dépenser plus, heu, te font quand même passer un bon moment. Donc, heu, je comprends totalement, bah, heu, ta situation. Heu, un peu le dans dans le paradoxe dans lequel tu es entre, heu, le fait d'essayer de passer, heu, le meilleur moment possible, heu, en compagnie d'amis, heu. Et et et en même temps te voir avoir un peu en toile de fond, heu, bah, de penser au budget au fait que tu dépasses et tout. Heu, là je trouve déjà tu as pas mal de recul sur la situation. Tu m'as dit que tu avais observé que ça a toujours été plus ou moins le cas, heu, dans dans la manière que tu avais de dépenser. Hem, est-ce que tu as remarqué que justement ces dépenses, heu, excessives, heu, par rapport à ton budget, heu, selon toi, heu, elles avaient plus lieu justement quand il y avait des activités sociales, des amis et tout ça? Ou, heu, même toi, heu, en solo, heu, tu as l'impression un peu de des fois de de mordre, heu, sur le budget que tu t'étais planifié, heu, dans des achats plus bénins? Sans que ça ait à voir avec des sorties ou des activités, heu, sociales, du coup.
Mmh. Mmh mh, ouais. Je dirais qu'en fait, plus il y a de monde, plus, heu, on se laisse entraîner par la dynamique de groupe. Hem
Mmh, ouais je comprends.
c'est c'est quelque chose en fait, que parfois avec certains amis, je v je vais je vais leur dire: «Non, là, je peux pas franchement, heu, c'est pas le moment», enfin heu ça peut ça peut encore le faire. Je le fais pas systématiquement et en fait, ça dépend de la personne. Hem, par contre, dès que dès qu'il y a au moins 5-6 personnes
Mmh mh.
ben en fait non. J'ai pas envie de leur de les couper dans leur délire, heu: «Allez, heu, venez, on va on va manger là, machin et tout, heu». «Mmh,. Ouais, OK. OK. OK, j'arrive». Mmh, même si, heu, de base, heu, c'était censé être qu'un verre. Et et ça, j'ai pas, hem, en fait, j'ai pas envie de les couper dans leur élan. J'ai envie d'être aussi, heu, celui qui, heu
Mmh, ouais, je vois.
on va dire, heu, est vraiment, heu, en, heu, dynamique avec eux, intégré enfin. Heu, pas me mettre un peu en retrait parce qu'il y a un truc que je peux pas me payer ou quoi. Non c'est je veux en profiter à fond en fait avec eux. Et du coup, bah, oui c'est <sucks teeth> c'est souvent, heu, hors budget que ça se termine, oui.
Mmh mh, bien sûr. D'accord ouais. Bah, je comprends mieux du coup en fait, heu, c'est plus en fait l'entrain, heu, de la non, sans parler directement de pression mais plus le fait que tu as pas envie, heu, une fois que tu es entraîné, bah, dans genre ouais, heu, vous vous prenez un verre et ensuite il y a une proposition de resto. Ouais je comprends tu veux pas, heu, les casser en fait dans leur, heu heu, dans dans la dynamique en fait de la soirée. Hem, après, heu, au niveau de la régularité à laquelle ça arrive, heu, tu as l'impression que ça impacte durablement ton budget, heu, on va dire mensuellement par exemple?
Mais oui, ça arrive encore à l'impacter, c'est-à-dire qu'en fait, c ce qui a changé avec le temps, c'est qu'avant, c'étaient des petites dépenses, mais toutes les sem toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine qui venaient entacher, heu, le budget
D'accord.
aujourd'hui, c'est que, bah, il su une fois dans le mois, il va y avoir un truc sauf que, la dépense supplémentaire, elle est elle est vraiment parfois, heu, conséquente en fait. Hem, a arrivé à un certain âge, on veut montrer qu'on est stable, heu, qu'on n'a pas de on n'a pas de problème d'argent et et qu'on peut, heu, qu'on peut assurer, heu, au moins un un resto et et heu, et si derrière, heu, on propose de sortir le de de qu'on se prenne tous une bouteille de champagne, bon, bah
Mmh.
allez. Mais sauf que c'est plus les mêmes tarifs <laughs> qu'avant. Et finalement, le le dépassement de budget est quasiment le même, mais pour, heu, en juste en 1 ou 2 fois quoi.
Mouais, ouais, je vois ouais. Mmh mh. Oui je je comprends, heu, en fait c'est bon après c'est vrai qu'il faut pas oublier aussi qu'il y a l'inflation donc, heu, c'est pas de ton fait, heu, seul le fait qu'il y a il peut avoir l'inflation et puis des fois, heu, on va dire des lieux de restauration ou, heu, ou de de soirée comme des bars et tout qui, heu, qui forcent un peu aussi sur les prix. Ça c'est aussi à prendre en compte, donc, heu, je comprends justement avec l'âge et bah, heu, la stabilité, enfin que tu as envie de montrer justement que tu tu aie pas ce ce souci d'argent, que te tu participes volontiers aux aux frais justement des des des, bah, des restos, des fêtes heu
Mmh.
et heu, pour, voilà, que aussi faire profiter un peu tout le monde. Mais après du coup, heu, heu, ce que je voudrais te demander c'est est-ce que tu as déjà regretté parfois, heu, même si tu avais passé une bonne soirée, heu, bah, heu, vraiment, heu, n non pas d'avoir regretté la soirée mais tu t'es dit, heu: «Heu, bon je peux m'autoriser un peu d un peu de dépassement, mais là là c'est trop et ça me met vraiment en difficulté pour les semaines qui viennent»?
Hem. Oui, oui ça m'est déjà arrivé, heu, de j'ai direct en tête, heu. En fait, je il y avait un restaurant, hem, assez chic pour le coup. Heu, où j'ai on y j'y suis allé 3 fois, avec des personnes différentes. Hem, franchement, ce resto était impressionnant. Pour le coup, heu, mais le prix aussi, <chuckles> forcément. Et et comme en plus, la 1re fois, ça s'était super bien passé. J'en avais tiré une expérience, heu, vraiment, c'était nickel. J'avais voulu le refaire une 2e fois dans, heu pour, on va dire, heu
D'accord. Ouais, mmh, je vois.
bah, pour, peut-être, impressionner d'une certaine manière ou ou vouloir montrer monter d'un cran finalement, heu, je sais pas
Mmh mh.
sauf qu'en fait. Quand j'y repense derrière alors oui, oui, ça a eu son effet. Tout le monde a passé un bon moment, c c'était très bien mais, je les connaissais ces amis-là. Heu, du coup, on était à à 4, donc, s il y en avait 3. Heu en fait, c'est les c ces mêmes amis ou si on va manger dans un McDo, on passe le même bon moment. C'est ça, le pire et ça et zé et ça sur le moment fallait on on passe à côté du du lieu en question. On veut impressionner machin, en v et puis la dépense, elle est juste, heu, énorme en plus. Elles avaient p pas toutes le moye les moyens. Donc j'ai j'ai aidé, ouais, j'ai j'ai payé une partie. Heu, pas que ma partie. Et donc du coup, bah, je me suis retrouvé avec un je je sais plus mais un - 400 heu, comme ça, heu, d'un coup, heu. Alors qu'en fait, on se serait autant amusés en soi, a avec un - 40 et et du coup, heu, oui, c derrière, je re alors je je regrettais heu, de
Ouais, ouais. D'accord. Mmh mh.
de pas, hem, avoir, plus réfléchi finalement, sur le moment.
Mmh mh. Bah, je comprends, heu. Enfin, on va dire, heu, faudrait pas que tu te blâmes non plus et bon, heu, cette expérience-là, heu, bon il y a quand même eu du positif et ça a été une bonne soirée. Mais c'est vrai que, ce que tu décris là, heu, déjà bon c'est très généreux de ta part, justement que tu aies pu, heu, vraiment, heu, bah, contribuer même, heu, aux aux frais, heu, de de tes amies. Heu, après tu as soulevé un point intéressant. C'est tu as pris l'exemple du du McDo. Hem, que tu aurais passé un aussi bon moment. Alors, en fait, je pense qu'un un point intéressant, qui pourrait être mis en place, par rapport à tes futures, heu, tes futures sorties entre amis ou même en solo. Enfin, en tout cas, c'est de te dire que: «Bah, c'est pas nécessairement le lieu qui fait tout». Même si, bon là, heu, comme tu comme j'ai bien compris le contexte, heu, tu y avais mangé une 1re fois, c'était excellent, heu, tu as passé un très bon moment. Tu as voulu, un peu monter d'un cran. Heu, la difficulté, bah, du coup après d'avoir été à - 400 heu, je je comprends que tu l'ai regretté. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est le fait que tu aies soulevé le, hem que, c'était pas tant le lieu justement qui faisait, heu, que vous passiez un bon moment. Donc peut-être qu'à l'avenir, essayer de sans réduire, heu, drastiquement, heu, ton budget et tout. Mais en termes de de pression que tu peux avoir par rapport, vouloir, bah, heu, vraiment les inviter dans des supers restos et tout et c'est tout à ton honneur. Heu, peut-être, justement, essayer de varier les lieux, quitte à, heu, faire des restos un peu plus modestes, alors, sans que ce soit, des bouis-bouis hein, tu vois? Mais, heu, mais mais juste, voilà. Heu, même des fois, heu, heu, j'ai envie de dire, même, heu, on va dire des des des des sandwicheries en ville, heu, en terrasse ça peut aussi tu peux quand même aussi très b passer un très bon moment. Alors en venant, faire en sorte, tu te renseignes un peu, voir, heu, la notation. Si voilà, si c'est quand même, heu, un lieu, heu, propice à une sortie et que la nourriture y est y est jugée comme bonne. Mais en fait, heu, je pense déjà ça te permettra d'avoir moins la pression. Heu, je te dis pas, heu, systématiquement de reprendre cette habitude d'aller dans les trucs les moins chers, hein. Mais, peut-être, d'alterner et quand tu sens qu'en fait sur 1 mois, heu, quand tu me fais, bah, tes grosses sorties mensuelles, heu, heu, d sur 1 mois ça va être plus compliqué pour toi. Bah, de voilà qui a aucune honte à leur proposer autre chose, de plus «modeste» mais, je mets bien des guillemets parce que ça reste quand même aussi subjectif. Et heu, de prioriser qu'en fait, bah, dans la soirée ce qui compte c'est, heu, bah, le moment que vous passez entre amis. Et puis que voilà, tant que vous vous régalez, heu, heu, et que d justement, heu, ça reste dans ton budget. Au final, heu, ça te permettra d'avoir moins d'anticipation avant et moins de regrets derrière, tu vois?
Mmh mh. Bah ouais. Mmh. Oui, oui. Mmh. Mmh. Mmh. Oui, mmh. Oui, oui. Oui, oui. Puis, bah, en fait, le truc, c'est passer un bon moment, heu, pendant une soirée. Pour au final, passer un mauvais moment, heu, tout le mois suivant parce qu'il y a pas il y avait pas assez et que et qu'il y a des alertes comme quoi il y a un prélèvement qui est pas passé. Enfin c c'est c'est on n'est pas vraiment gagnant au change, heu. <chuckles>
Mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Je vois.
Oui, oui, oui. C'est, mais je m'en sou je m'en rends souvent compte après coup. C'est c'est ça. Oui. Mais, bon oui. C'est, bah, écoute, hem, pour le coup, bah, déjà, je te remercie pour ton écoute. Et puis oui, je vais essayer de travailler de de moins prendre en compte le lieu et juste seulement, bah, heu, voilà, heu, je suis avec des personnes, donc, heu, juste on on kiffe le moment. Sans, heu, sans vouloir rechercher l'excellence, heu, à tout prix.
Bah, avec plaisir. Bah super. Bah, je suis sûr que tu passeras d'aussi bons moments, heu, dans ces lieux-là et je te souhaite un bon appétit.